Ờ, mình cũng có những cái nhóm mình cũng đầu tiên ấy, thì, à, ngày xưa thì cũng, kiểu, thấy nhóm nào cũng hay đặt tên rất nà hay, nhóm nào mình cũng muốn vào. Tuy nhiên thì sau khi vào xong, bây giờ khi mà join vào nhóm thì cũng phải cân nhắc khá là nhiều khi mà những cái nhóm cộng đồng như vậy ấy. Có rất nhiều nhóm mà nó bị trùng nội dung với nhau, nên nà trước khi join thì mình cũng, kiểu, xem xem nà nội dung có bị trùng lặp không. Nếu mà trùng lặp thì mình cũng, ừm, out ra khỏi những cái nhóm trùng lặp đấy ngay. Đó. Rồi nà, ừm, ờ, mình cũng biết được cái khung giờ mà họ sẽ đăng bài, đăng thông tin rồi, nên nà, ờ, mình tắt thông báo riêng cho từng nhóm như vậy. Chứ cũng không, kiểu như nà, cần phải tắt chung cho cả app. Đó, thì ngoài ra thì, ừm, có một cái vấn đề nữa mà mình hay sử dụng, đó nà, ừm, khi mà buổi tối đi, buổi tối thì mình sẽ check một lượt, ừm, tất cả các nhóm trước. Xong rồi thôi mình không mình rất là tách tắt thông báo hết để mình tập trung vào làm việc, mình để xa điện thoại ra chứ không để điện thoại trước mặt nữa. Khi mà để để điện thoại trước mặt thì nhiều khi nà thấy những cái điện thoại màn hình nó sáng lên, thì đôi khi nà cũng bị nhảy những cái thông báo đúng rồi, bị FOMO ấy. Đó, thì cũng hạn chế.
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Rồi. Ừm, ừm. Thôi, đúng không? Rồi. Ừm. Lại tò mò, đúng không? Ừ, đấy. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm, công nhận luôn. Nhiều khi là v cũng muốn là hạn chế, nhưng mà cũng vẫn có cái tâm lý là sợ bị lỡ một cái gì đấy, thì thực ra cái chiến lược như bạn nói là hợp lý mà. Cái nhóm nào mà thấy cái nội dung không phù hợp thì thoát khỏi cái nhóm đấy luôn đi, khỏi phải sợ là mất tin này tin nọ, đúng không? Vì đằng nào nó cũng chẳng liên quan ấy. Đấy, còn nhóm nào
Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đặc biệt nà, mình ừm, gọi là, mình là bị bột người, gọi là, hơi OCD một chút. Đó nà, kiểu như, khi mà nhìn thấy những cái dấu chấm chấm hay nà, ờ, những cái mà nó còn thông tin ấy, thì thì rất là khó chịu. Đó, thế, ờ
<laughs> Ừ, ừ. Kiểu, chưa được đọc rồi, đấy, đấy, đấy. Đúng rồi. Thế, kiểu như là, để mà xử lý hết những cái mà, kiểu, bôi đậm là chưa đọc như thế, thì chắc là mất luôn cả buổi để mà đọc hết nếu như với với cái số lượng, ừm, nhóm rồi các cái app như bây giờ, đúng không? Thế là bằng cái cách triệt ti ừ, <laughs> triệt tiêu ngay từ đầu những nhóm không liên quan, còn những nhóm có liên quan thì là bạn kiểm soát theo khung giờ nhỉ? À, việc giờ nào việc nấy. Ừm, cũng cũng cũng hợp lý mà.
Ừm. Ừm, đúng rồi, kể cả email nữa cũng vậy. Ừm. Ừm, đúng rồi.
Thế thì giải quyết cái bài toán mà thì nó cũng hơi liên quan đến FOMO một tí đi, thì làm sao bạn, ờ, cân bằng được giữa cái việc như không bị làm phiền và không bỏ lỡ những cái việc quan trọng? Ví dụ như việc gia đình các thứ chẳng hạn. Đó.

Rồi, rồi. Cũng may là đã từng có những cái sự h hiểu nhầm một chút rồi tự nhận ra nên mới vượt qua được nó nhanh chóng, đúng không? Thế còn nhá, kể từ cái ngày kể từ cái khi mà bạn giảm bớt các cái thông báo ấy, thì bạn có quan sát xem là cái hiệu suất làm việc cũng như cái cách mà bạn, ờ, tận hưởng cuộc sống nó có được cải thiện lên không?
Ưm, đúng rồi. Ồ, <chuckles> tái nhiệm, gọi là, ừm, mình thấy nà tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nha. Như trước đây, ừm, đầu tiên nà khi về đến nhà nà mình hay, kiểu, có tâm lý là khi nào đi làm về mệt ấy, nà được quyền bắt đầu mở điện thoại lên nà bắt đầu đọc Facebook các thứ đấy thì, ờ, cái việc khi mà lướt, khi mà đã động vào Facebook hay là động vào một cái TikTok rồi thì nó bị cuốn mà khi mà xem những cái nội dung nó cứ niên tục nó càng hấp dẫn mình ấy thì rất là khó để thoát ra để mà có thể đứng dậy để mà đi nấu cơm được. Đó thì, trời ơi nó mất rất là nhiều thời gian. Thế bây giờ thay vì việc đó thì về đến nhà một cái nà mình chọn cách nà ni nấu cơm ngay sau đó thì đi tắm táp, sau đó thì bắt đầu mới, kiểu, khi mà ô kê cái giờ ăn cơm đấy thì mình có thể nà, ư, tranh thủ thời gian ăn cơm đấy mình check, check, kiểm tra một chút, đó, thì nó tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Ờ, chứ ngày trước thì khá nà mệt mỏi.
Ừm. Ừm. Rồi. <laughs> <laughs> Đúng, đúng. Ừm. Kiểm tra sau, đúng không? Ờ. Đấy. Ừm, rõ ràng. <laughs> Đấy, thì rõ ràng, kiểu, như vì để thông báo cho nên là mới tò mò là cứ phải xem luôn, mà xem một cái thôi là nó kéo luôn kéo luôn cả buổi, mất hết cả thời gian. Bây giờ tắt được cái thông báo cái chí ít là sẽ không không tò mò đến vì không thấy nó nữa đi, đúng không? <laughs> Cái đấy là cái thấy rõ nhất. Ừm.
Đúng rồi, mà đã check là nhiều khi là xem một app là mình phải check thông báo là phải check tất cả các app nó rất mất nhiều thời gian chứ không phải một app đó. Trời ơi nên là cố gắng hạn chế nhất có thể.
<laughs> Ừ. Ừ.

Ừm, ôi rất là nhiều nha. Ví dụ nhá, mỗi buổi, ờ, sớm sáng đi, sáng nà các nhóm bắt đầu nó đến giờ hoạt động, đấy nà các nhóm bắt đầu gửi thông báo cùng một lúc, đấy, nà tinh, tinh, tinh, tinh liên tục, đấy. Xong rồi khi mà như vậy xong thì đúng và cái giờ mà bên này bắt đầu, kiểu như nà, cái buổi họp buổi sáng ấy, thì, ờ, nhiều hôm nà, ơ bình thường khi mà nên công ty thì cũng có một cái thói quen đó là tắt cái chuông thông báo đi, nhưng mà có những hôm mình bị quên ấy, thế nà để thông nỡ tay để thông báo một cái thế là bắt đầu khi mà như vậy xong bắt đầu mọi người xung quanh ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào cái, rất nà ngại, ừ, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Ờ. <laughs> Rồi, chíu, chíu, chíu, đúng không? Ừm, ừm, ừm. Ờ. Ừm. Nó kêu. Ờ. Ừm, ừm, rất kỳ thị, đúng không? Kiểu, ánh mắt kỳ thị là bởi vì là, kiểu, như là đấy, nó làm cho
Ờ, như, kiểu, mình, à, ừm mình nàm một cái gì rất là s sai, kiểu, cái, ừm, tội gì lớn ấy, đấy, kiểu như vậy. Thế là vừa ngại ngùng, xong rồi, kiểu, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thế nà mình cũng thấy được thói quen nà, ừm, thôi mình tắt thông báo đi, mình có cột thói ken mà nhiều khi bây giờ, ờ, tắt thông báo xong về nhà cũng không bật chuông lại cơ, kiểu, thành một cái thói quen như vậy rồi, ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ừ. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Thì thế thì cái hiện trạng của bạn đi thì bạn, ờ, thấy thông báo nó, ơ, nhiều nhất là từ các cái app nào? Có người thì Zalo, có người thì Facebook, có người thì ấy, kiểu, <smacks lips> nhiều lắm, nhiều loại lắm. Thì với bạn thì sao?
Ừm. Ừm, bây giờ thì nó quá nhiều những cái ứng dụng đi, ví dụ như nà trên mình có Telegram này, LinkedIn này, xong rồi da nô này, xong rồi lại còn Facebook này, đó, xong rồi nhiều khi là còn cả TikTok nữa, trời ơi, rất nà nhiều. Đấy, khi mà dùng dùng đủ thứ thể loại mạng xã hội như vậy thì thực sự nà thông báo nó đổ dồn, mà bây giờ ai cũng muốn nà nhiều khi nà cũng đăng bài xong rồi đăng quảng cáo các thứ ấy, nên nà rất là nhiều. Ờ, mà được một cái là tất cả những cái app và ứng dụng đấy nhá, mọi người hay đăng cùng một khung giờ, giờ cao điểm ấy, thế nà nó, kiểu, tràn ngập luôn, đó, thì, ờ, cũng
Ừm. Đúng rồi. Ừ. Đò, đấy. Ừ. Ờ, trời ơi, <chuckles> chơi nhiều phết nhỉ? <laughs> Ừm, ừm. Ừ. Ừm. À, rồi, rồi, hiểu. <laughs> Và nó lại bị trùng thông tin, nhỉ? Đúng không? Kiểu như là, trùng thông tin nhưng mà lại lại gây phiền toái, rồi còn chưa kể là các cái app như app làm việc, như app mail, rồi rồi các cái á ừ, đúng rồi, đấy.
Đúng rồi, kiểu ừm. Ừm, rồi là, kiểu, phim hay là gì đó, ừ. Thì những cái app như vậy ấy giờ là kiểu, bây giờ cũng nhiều bạn nàm về content hay gì đó ấy thì các bạn cũng quản một người quản lý rất là nhiều những cái trang hay fanpage, rồi là nhiều những cái tài khoản khác nhau, nên là đăng cái việc trùng lặp thông tin là rất là phổ biến.
Ừm. Rồi. Ừm.